うん。
なんか自分のやりたいことも、その、やってる時に普通にしてるので、ま、全然問題はないんですけど、やっぱりなんか相手の話ちゃんと聞くってなると、他のことをあんまりできないじゃないですか、集中して。
はい。 あ。 確かにそうですよね。難しいな。
それが、きついなっていう感じですね。
でもなんか、これがずっと続くとなんかこう、我慢が続いて、なんかいつか爆発ってか、なんかその関係性にも響いてきそうですよね。
うん。 ま、それは自分も思ってて、やっぱりなんかこういう、あ、ま、んと、たぶん、一時的にはできるかもしんないんですけど、なんか永久にやるのはなんか多分不可能なんだろうなっていうのはすごい思ってて、なんかいつかのタイミングで変えなきゃいけないんだろうなって思ってるんですけど、それはなんかうまく変える方法はないのかなって、すごくずっと悩んでて。
うんうんうん。 はい。 そうですよね、うーん。 うーん。 <sighs> はあ。 へえ、でも遠距離なんですもんね。
そうですね、はい。
へえ、え。 もう、今ってもうほんと、毎日電話するみたいな感じなんですか？